देखिए, जो चीज़ आपने पूछी, उसके हिसाब से तो मैं यही बताना चाहूँगा कि जो चीज़ मैंने अपने जीवन में देखी है, और जो मतलब अपने आस-पास के लोगों के जीवन में भी देखी है, तो कहीं न कहीं देखिए मेरे जीवन में तो जो ख़र्चा है, वो कहीं न कहीं देखिए मैं कहूँगा पहले के मुकाबले 10 से 20 प्रतिशत बढ़ा ही है। और जो चीज़ आपने भी बताई कि मतलब कहीं न कहीं जो पेमेंट जो नहीं भी होनी चाहिए थी, वो भी पेमेंट हम कर देते हैं, तो कहीं न कहीं ख़र्चे में तो उ वृद्धि अवश्य आई है इस डिजिटल पेमेंट के आने से। क्योंकि देखिए अब मान लीजिए मुझे कहीं जाना है, तो पहले क्या होता था कि पहले मुझे घर से नकद राशि लेके जानी पड़ती थी उम, पैसे लेके जाने पड़ते थे। और देखिए, उसके लिए पूरा एस्टीमेट बनाना पड़ता था कि लगभग इतने पैसे ख़र्च होंगे। <chuckles> जी, जी। जी, तो वो वहाँ पे फालतू पैसे ख़र्च नहीं कर सकता था मैं। लेकिन देखिए अब क्या हो रहा है, अब मुझे कहीं भी जाना है, तो देखिए मेरी मम्मी कहती है कि कहीं भी जाने से पहले कि, "पैसे ले लो।" तो मैं बोलता हूँ कि, "अब पैसे की जबल आवश्यकता ही नहीं है, अब तो फ़ोन मेरे पास फ़ोन है।" और देखिए, फ़ोन एक ऐसी चीज़ हो गयी है कि अब मतलब इंसान अगर सो भी रहा है, तो फ़ोन उसका उसके पास ही रहता है। तो कहीं न कहीं जो डिजिटल पेमेंट ने देखिए जीवन काफ़ी ज़्यादा आसान बना दिया है। और देखिए मैं अपने लिए कहूँगा, देखिए हमारा जो बिज़नेस है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मतलब अब से 2-3 साल पहले जो हमारा ट्रांज़ेक्शन की जो लिमिट थी और जो मतलब हमें रिपोर्ट्स रखने पड़ते थे, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हमारा ख़र्च हो रहा था क्योंकि देखिए, चार्टेड अकाउंटेंट रखना पड़ता है ये सब चीज़ों के लिए।
हाँ। जी। वो तो है। हाँ, बिल्कुल। <chuckles> जी। समझ रहा हूँ मैं। <laughs> बिल्कुल, हिसाब देना पड़ता था घर पे वापस आके माँ को कि भई, इत इतने पैसे खर्च कहाँ हुए। <laughs> सही बात है। जी। <laughs> बहुत ख़ूब! जी। बिल्कुल, सही बात है। आसान बना दिया है। हुँ, हुँ। जी। अच्छा। वो तो है। अगर बिज़नेसमैन है, तो है रखना ही पड़ेगा सीए आपको, हाँ।
जी। तो पहले ना मैं पहले मतलब 3 से 4 चार्टेड अकाउंटेंट रखने पड़ रहे थे उसी स काम के लिए। लेकिन जब से क्या हुआ, जब से डिजिटल पेमेंट आई है, तो सिर्फ 1 चार्टेड अकाउंटेंट से ही हमारा काम हो जाता है। क्योंकि देखिए, एक सबसे बड़ा फीचर जो डिजिटल पेमेंट की वजह से मिलता है, वो ये है कि देखिए हम अपने ट्रांज़ेक्शन जो हमारे पास, वो सारे हम ट्रैक कर सकते हैं। जी।
ओह! अच्छा, अच्छा। अरे वाह! जी। <chuckles> चलिए, मैं समझ गया आपकी बात कि ट्रांज़ेक्शन ट्रैक कर सकते हैं, और बिज़नेस के लिए आपने तो बहुत ही अच्छा ब जवाब दे दिया कि बिज़नेस वालों के लिए भी ये काफ़ी अच्छी बात हो गई है कि 1 ही सीए से काम हो जाता है आपका आजकल क्योंकि अ, सारा ट्रांज़ेक्शन ऑनलाइन है। यहाँ पर एक अ, एक छोटी-सी जानकारी आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने बताया ना कि आजकल पैसे रखना बहुत आसान हो गया क्योंकि फ़ोन के ज़रिए पैसे तो आपने कहा कि जीवन आसान हो गया है। लेकिन आप युवा हैं और आपके कई ऐसे दोस्त होंगे जो कहीं न कहीं आपसे बोलेंगे, "यार, पैसे दे दे, मेरे पास भाई है मेरे जो पैसे दे दे, आज मेरे पास है नहीं।" तो पहले तो क्या होता था, आप बटुआ खोल के दिखा देंगे अपना कि, "चलिए, नहीं है भईया, आपको कितनी बार बोल दिया, नहीं है। ₹10 का नोट है, ये मुझे चाहिए" है ना। लेकिन वो आज का ज़माना फ़ोन का है कि भई, अब तो फ़ोन को खोल के आप दिखा नहीं सकते क्योंकि होंगे आपके बिल्कुल होंगी रकम तो आपके अकाउंट में। तो क्या आपके साथ होता है ऐसा कि दोस्त बहुत र पैसे माँगते और आपने भेजे हों यूपीआई के ज़रिए उनको?
जी। जी, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है बिज़नेसमैन के <giggles> हुँ।

देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बार जब मैंने डिजिटल पेमेंट अपने फ़ोन से करी थी, तो उस बात को लगभग ढाई साल हो चुके हैं और देखिए मुझे आज भी वो पेमेंट पहली पेमेंट जो है उसकी मतलब मेमोरी मेरे आज भी दिमाग में बात रखी हुई है क्योंकि देखिए पहली बार जब मैंने पेमेंट करी थी ना, तो कहीं न कहीं एक जो आपने पूछा कि डर या कोई मतलब घबराहट सी हुई थी, मुझे भी कि कहीं न कहीं देखिए मेरे मन में भी ये था कि कहीं न कहीं पैसा हमारा सेफ़ तो है या नहीं है क्योंकि देखिए हमें हम भारतीयों को कहीं न कहीं इस बात की वो रहती है कि हम अपना पैसा अपने पास रखें या फिर बैंक में रखें। अभी से पहले मतलब देखिए ज़्यादा चलन में तो डिजिटल पेमेंट अभी 2-3 साल से ही हुई है क्योंकि उससे पहले तो देखिए स ज़्यादातर पेमेंट जो मैं भी ईस्ट करता था, अपनी सारी मतलब कैश के थ्रू करते रहे बिल्कुल। तो कहीं न कहीं देखें जी।
हाँ, हाँ। अच्छा। <chuckles> क्या बात है। जी। <laughs> सही बात है सही बात है। हाँ। बिल्कुल। हाँ। कैश से ही होता था सब कुछ। हाँ जी, यहाँ पर आपने जी। अ, माफ़ कीजिए यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर कौन-सा ऐप था या कुछ बता सके आप इसके बारे में कि कौन-सा ऐप था, क्या आपको किस चीज़ की पेमेंट की है आपने पहली बार?
बिल्कुल, देखिए देखिए, वो ऐप का नाम था पेटीएम, जो मैंने यूपीआई के थ्रू वो पेमेंट करी थी और मैं तब से अब तक जब मैंने पहली पेमेंट करी थी अब भी पेटीएम यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे अच्छा भी लगा। डिजिटल पेमेंट के लिए मतलब काफ़ी शानदार और आसान है इस्तेमाल करने के लिए देखिए जो चीज़ मुझे लगी और देखिए जो मतलब आपने पूछा कि इसके अलावा देखिए इसके अलावा मैं वैसे फ़ोन पे वगैरह भी यूज़ करता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ पेटीएम ही करता हूँ, लेकिन प्राथमिकता पे जो सबसे ज़्यादा पेमेंट मेरे फ़ोन से जो होती है डिजिटल पेमेंट मैं करता हूँ। तो वो फ़ोन मैं इससे पेटीएम से ही करता हूँ और जो सबसे पहले पेमेंट मैंने करी थी, वो अपने जो ठ ठंडे रसगुल्ले जो आते हैं, व्हाइट वाले उसके खरीदने के लिए करी थी। बिल्कुल, जी, तो देखिए वो याद मतलब कहीं न कहीं वो डबल मेमोरी में हो गयी क्योंकि देखिए ऐसी जो चीज़ आपको पसंद होती है, कहीं न कहीं उसकी याद जो है दिमाग़ में जगह बना ही लेती है। तो समय के साथ ही वो चीज़ हम भूल नहीं पाते हैं। जी।
अच्छा। जी। <chuckles> बहुत खूब। जी। ठीक है। हाँ, हाँ। जी। बढ़िया। मतलब हलवाई की दुकान पे गए थे आप। जी, बहुत खूब। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, सही कह रहे हैं आप। जी। अच्छा यहाँ पर बहुत अच्छा आपने वर्णन किया आपने पहली याद का बहुत बख़ूबी। अच्छा देखिए आपने भी देखा होगा कि होता क्या है आजकल डिजिटल पेमेंट का ज़माना है ना तो लोग उनको कैश रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि भई आज का बजट मान लीजिए पहले क्या होता था कि ₹200 आपके जेब में पड़े हैं, वो ख़र्च हो गए तो भैया आप घर आके वापस आ वापस आके घर आ जाओ आप। <chuckles> उससे ज़्यादा ख़र्चा आप कर ही नहीं सकते, लेकिन आजकल ज़माना है कि भई अ, ₹200 आपकी जेब में पड़े हो कोई बात नहीं, ख़र्च हो गया कोई बात नहीं, आप फ़ोन उठाइए स्कैन करके हज़ार रुपये फिर से दे दीजिए किसी को। तो क्या ज़माना बदल गया है? क्या ख़र्चा कंट्रोल से बाहर हो जाता है, आपके साथ कभी होता है ऐसा?
जी। जी, <chuckles> बिल्कुल।